YouTube を見て、YouTube のわけのわからないサイトにハマって、あの親がネトウヨになっちゃったっていうような人にも、よく会うんですけど、そういう場合って
うんうん。<laughs> <laughs> なんか、最近、よくあるみたいですよね。うんうんうんうん。やっ
そうですよね。で。 そういう時って、どう、うつこの説得したらいいんですかね？
ああ、あ、周りの対処の仕方ですね。やっぱり確かに、そういうなんかネットリテラシーみたいなものって、やっぱり上の年代の方はその、それで育ってきてないからっていうのはやっぱ大きいですよね。なんかその、はんと半年 ROM れじゃないですけど。<laughs> ああああ、ハマってしまってるんですか？
ええ。 <chuckles> はい。 ええ。 ちなみに、うちの親も本当に信じちゃってるんですよね。YouTube の怪しい動画を。 ってしまったんですね。
ああ。それは何ですかね、やっぱ。<chuckles> ええと、どうどう対処したらいいんですかね。や、うーん。
どう対処したらいいんですかね、ほんとに。
<giggles> 確かに。これは、あ、嘘の可能性もあるっていうところを多分、視野に入ってない可能性があるので。
はい。 はい。
全然嘘の可能性があることを、まず、という前提で見てもらうようにっていう話は、必要だと思いますよね。うんうんうん。
はい。 ああ、なるほどね。言ってることが、ほんとかどうかわからないじゃないのと。
ああ、そうですそうです。まずその視線ですよね。多分、何かがこう、そういう方ってあれですよね。なんか、お表に出てる情報はもうほんとで、ほんほんとであるのがデフォルトというか、そういう感覚で、うんうん。
うーん。 はいはい。 はい。 あ、そうですそうですそうですそうです。あの昔、言われたことあります。だって新聞に書いてあったもんって。<laughs> ええ。
ああ、そうですそうです。そういう、そのその姿勢ですよね。うんうん。 そこを <chuckles> 見つめ直さなければいけないっていうのが、まあ、現代なのかなって思いますよね。うん。うーん。
ええ。 なるほどね。要はなんていったらいいんでしょう。公的なもの、新聞とかテレビとか、そういう YouTube の放送とかで言ってるからといって、それがほんとかどうかわからないんだから。
はい。 はい。はい。